ใช่ ด้วยความมันเป็นเด็กอะ แล้วแบบ เอาจริง ๆ ที่โรงเรียนก็ไม่สอน ที่บ้านเขาก็คงไม่คิดว่าเราจะแบบว่า เอ่อ ไม่มีหัวคิดขนาดนั้นว่าแบบเราจะไม่คิดว่า <chuckles> อะไรประมาณนั้น <chuckles> เรา เรา เราก็ไม่รู้ แต่ว่า คือมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะ เราก็ไม่ได้ไปบอกใคร แล้วก็ มัน มันก็ไม่ใช่เรื่องจำเป็นในตอนเด็กที่เราต้องมานั่งจำว่า แบบไอ้แกงฮังเลมันไม่ใช่ของอีสานนะ อะไรอย่างเงี้ย อา อ่า ก็
<chuckles> <laughs> อ๋อ แสดงว่าสิ่งแรกที่เรารู้แหละค่ะ แล้วอะไรทำให้เรารู้ว่า เฮ้ย จริง ๆ แล้ว บ้านเราเนี่ย คนไทยเนี่ย แต่ละภาคอะเขามีอาหารไม่เหมือนกันนะ เขาทานอาหารไม่เหมือนกัน อะไรเงี้ย
โอ้โฮ จริง ๆ เนี่ย ผมมารู้เรื่องเนี้ยครับ ตอนผมอายุย่างเข้า 20 ได้แล้วนะคุณ ไม่ใช่ว่าผมรู้ <chuckles> ผมบอกแล้วครับว่า ความไม่รู้อะครับมันเป็นบ่อเกิดของทุก อย่าง ก็คือ เอาจริง ๆ อะ ผมอะเพิ่งมารู้ตัวครับว่า อาหารน่ะมันมีความแตกต่างกัน ก็คือ คือถ้ารู้จริง ๆ อะ มันก็ช่วงประมาณ ม.ปลายแหละครับ แต่ว่าถ้าเราได้เห็นภาพจริง ๆ อะ คือตอนช่วง 20 นะครับ ก็คือ คือตอน คือผมอะเป็นคนที่เกิดอยู่ภาคหนึ่ง แล้วใช้ชีวิตอยู่ภาคนั้น ในจังหวัดนั้นน่ะมาตลอดครับ ไม่ ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวเลย คือ หรือจะไป หรือจะไปเที่ยวอะ เราก็จะกินแต่อาหารเดิม ๆ ครับ อย่างแบบพวกผัดกะเพรา อ่า ผัด ผัดไข่เค็ม อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบทุก ๆ ที่ผมคิดว่ามันก็มีเหมือนกัน แล้วมันเป็นอาหารประจำที่ทุกร้านมันต้องมีแล้วกัน ไม่ใช่อาหารประจำภาค ไม่ใช่อาหารพื้นถิ่น อย่างงี้ดีกว่า
โอ้ นานไปหรือเปล่าคะ? <laughs> <laughs> อืม ค่ะ อ๋อ อืม ๆ อะ อันนี้คืออาหารประจำประเทศไทย อะ
ใช่
ไข่ดาวกับกะเพราค่ะ <chuckles>

อา มัน มัน มันก็มีครับ แต่ว่ามัน มันแค่ไม่ได้หากินได้ทั่วไป อะไรเงี้ย เหมือนแบบสมมติถ้าคุณอยู่ทางภาคอีสานน่ะ คุณก็จะไม่สามารถหาทานน้ำพริกอ่องได้ทั่วไป อะไรอย่างเงี้ย อ่า เช่น เช่นเดียวกันครับ
ทำไมล่ะ? <laughs>
คือ คือ คือ คือมันหาทานได้ครับ แต่ว่าถ้า ถ้าถามถึงบริบทการใช้ชีวิตอะ ถ้าถามว่าคนอีสานจะเลือกทานอะไรระหว่างน้ำพริกอ่องกับน้ำพริกกะปิ? คนอีสานจะเลือกทานน้ำพริกกะปิมากกว่า เพราะว่า อืม อัน อันนี้อะผม ผมไม่แน่ใจนะ แต่ส่วนตัวผม ผมมองว่า มันคือวัฒนธรรมการรับประทานอาหารน่ะ มัน มันไม่ค่อยเหมือนกัน อย่างพวกแบบผักผลไม้ที่มันสามารถขึ้นได้ในท้องถิ่นเนี่ย อ่า มันก็มีความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารประจำถิ่นมันก็จะ อะ มีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน อะไรประมาณนี้ เรื่องงี้นะครับ อา ครับ
อืม อา ค่ะ อืม ก็ สิ่งแวดล้อมก็มีผลด้วย สิ่งแวดล้อมก็มีผลต่ออุปนิสัยการกินของแต่ละคน ของแต่ละบ้าน ของแต่ละภาค อืม
ใช่ ๆ ใช่ ใช่ ซึ่งอันนี้อะ ผม ผมก็ไม่แน่ใจหรอก แต่ถ้าถามผมว่า อืม ที่อีสานเขาหาอะไรกินเขาก็ไม่ใช่หาพวกแบบหน่อไม้ อะไรพวกเนี้ย แล้วแบบพวก พวก พวกมะเขือเปราะ อะไรพวกเนี้ย มันหาง่ายนะ เขาจะเอามาตำน้ำพริกกะปิ อะไรเงี้ย แล้วแบบพวกกุ้งแห้ง อะไรเงี้ย เขา มันก็หาง่ายกว่า เพราะว่าแบบมันมีพวกที่ราบลุ่มอะไร พวกแม่น้ำค่อนข้างเยอะเนาะ แต่กลับกันถ้ามาทางภาคเหนือเนี่ย เกษตรกรมันค่อนข้างเด่นน่ะ แบบว่าเขาปลูกอะไรมัน มันก็ขึ้นง่ายกว่าภาคผมอะ อา เพราะฉะนั้น <chuckles> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เขาก็อาจจะแบบมีพวกแบบเป็นน้ำพริก ที่มันอาจจะมาจากแบบเป็นพวกพืชผักหน่อย ใช่ ก็อย่าง
ค่ะ อืม อา ค่ะ อืม อืม ๆ ๆ พืชผัก อืม โอเค เอ๊ะ แล้วอย่างที่เมื่อกี้คุณพูดถึงตัวน้ำพริกอะ อย่างของที่บ้านคุณตำเองอะ ปกติแล้วมีสูตรพิเศษที่แบบเฉพาะที่บ้าน หมายถึงที่บ้านคุณแม่คุณพ่อทำ ไม่เหมือนที่อื่นที่ไหนเลยอย่างงี้ไหมคะ?
อืม อุ๊ย

ใช่ ใช่ครับ โดยสิ้นเชิงเลย คือลาบเหนือเนี่ย อา จำที่ผมพูดว่า อ่า เนื้อเขาจะเป็นแบบละเอียดจนเหมือนกับเป็นแยมปาด อะไรพวกนี้ไหม อา แล้วเขาก็จะเอาไอ้ตรงนั้นน่ะครับ อา มัน มันก็จะมีอยู่ 2 อีก อย่างด้วยนะ คือเขาจะมีลาบดิบกับลาบสุกครับ ถ้าเกิดเป็นลาบ เอา เอา เอาเป็น
อะฮะ อา ลาบก้อย อย่างงี้เหรอ?
โอ้โฮ คุณ เขาใช้คำว่าลาบดิบเลย แล้วเป็นลาบหมูดิบ
<chuckles> หมูกินดิบไม่ได้ <chuckles>
อือ ใช่ อุ๊ย คุณในทางทฤษฎีแล้วอะ หมูสามารถกินดิบได้ ถ้าเกิดว่าถูกเลี้ยงไว้อย่างถูกต้องนะครับ เพราะว่า แต่ว่า เอาเป็นว่าหมูไทยอะ อย่ากินดิบเลยแล้วกัน อย่างงี้จะดีกว่า อา แต่ว่าคนทางเนี้ยเขามีภูมิคุ้มกันครับ บางคนที่เขาแบบเป็นคนพื้นถิ่นจริง ๆ เขาสามารถรับประทานดิบได้ แล้ว อา วิธีการทำลาบดิบอะ มันจะเป็นอย่างงี้ครับ ก็คือเขาจะมีหมูไอ้นี่แหละ แล้วเขาก็จะเอาเลือดนะครับสด ๆ เนี่ยราดลงไปครับ แล้วก็จะมีการปรุงของเขา ใส่พวกกระเทียมเจียว ส ใส่
อืม อือฮึ เดี๋ยวนะ เลือดสดทานได้ด้วยเหรอคะ? หมายถึงว่ามันไม่ได้มีพวกเชื้อโรค อะไรอย่างงี้เหรอ?
นั่นน่ะสิครับ ผมก็ไม่อาจทราบได้ ผมก็อยากจะทราบเหมือนกันครับ แต่ว่าเขาทานครับเป็นเรื่องปกติแล้วกัน อา ตรงนี้ อ อืม ไม่ครับ ไม่ดีกว่า อาจจะยังนะ <chuckles> อาจจะยังนะ โอเค เรา เรา เราละไว้ใน เรา เราละมันไว้ในฐานที่เข้าใจครับว่าเรา เราจะไม่ทาน เพราะว่าเรา ผม ผมเองก็มี อ่า การรับรู้มาแบบคุณว่ามัน มันไม่ควรจะทานเนาะ อา ถ้าเขาพอใจที่จะทาน สะดวกที่จะ อ่า ส ตักมันใส่เข้าปาก แล้วรู้สึกว่าอภิรมย์กับรสชาติก็ อา เป็นเรื่องของเขา แต่ว่า ใช่ รสชาติใคร ปากใคร ท้องใครไม่เหมือนกันน่ะ แต่ผม ผมไม่เอา แต่ อา อันนั้นน่ะ มันคือ มันคือลาบดิบที่คนเขากินครับ ซึ่งผมอะเคยถามคนที่เขาทานแล้ว เขาบอกว่า "อุ๊ย! รสชาติมันน่ะหวานนะ คือมัน มันก็เหมือนลาบ มันก็เหมือนกับคุณกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอะ" เพราะว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมันก็คือการเอาเลือดไปรวน ใช่ไหม แล้วก็เทลงมา แล้วก็เราก็กิน คือเขาบอกว่า
แล้วคุณได้ลองชิมไหมอะ? <laughs> โอเค <chuckles> โอเค <chuckles> อา ต่อ ๆ <chuckles> ดุลยพินิจของเขา อือฮึ ค่ะ อืม แต่มัน แต่มันลวกน้ำร้อนไง มัน ใช่ไหม? ไม่ <chuckles>
ใช่ ๆ ๆ แต่ว่า นั่นแหละครับ คือเขาบอกว่ามันเหมือนกับ ความรู้สึกมันเหมือนกับกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเลย แต่ว่ากลิ่น รสชาติ มันจะชัดกว่า แล้วก็เนื้อสัมผัสอะ ด้วยความที่มันดิบอะครับ มัน มันก็จะมีเนื้อสัมผัสที่มันค่อนข้างแตกต่าง อา อันเนี้ยก็คือการทำลาบดิบของ อา ของทางลาบ ลาบพื้นเมืองทางเหนือ ถ้าทำให้มัน ถ้าจะเป็นลาบสุกเนี่ยครับ ก็แค่เอาไปรวนกับกระทะแค่นั้นเลย ก็คือแตกต่างกันแค่นี้
อือฮึ อะฮะ อา